Bir kitaptan ya da bir filmden çok etkilendiğin bir sahneyi paylaşır mısın?
Hı hı. Eee, <exhales> yani, tek bir sahne diyemem. Filmin tamamı harikaydı. Eee, evet benim hayatımda, eee, çok değişik bir yeri var. Onun da ayrıntısına girmek isterim. Eee, Woody Allen'ın "Midnight in Paris, Paris'te Gece Yarısı" eee, filmi. En şiirsel filmlerinden biri bence.
Ya. Tamam. Evet. Neden senin için bu kadar önemli bir yerde yani? Birçok şiirsel film var aslında. Neyi seni bu kadar bağladı, unutulmaz hâle getirdi?
Hı hı. Eee, d evet.

Yani, aslında filmde gördüğün bir sahne belki senin o zamanlar ben Fransa'da bir gün yaşayacağım gibi bir, eee, hayalin yani hay elbette ki varmış, ağzından belki çıkmış ama yani bunun üzerine yapılmış bir planın olmasa da bilinçaltında sana o tarz bir kapıyı açabilecek, aslında her şeye olan bir yakınlık, bir esneklik sağlamış ve bu da sana, hayatının bir döneminde gerçekten hayal ettiğin şeyi yaşayabilme fırsatı vermiş.
Hı hı, hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Aynen. Aynen.
Peki bu film, senin için bu kadar unutulmaz, evet, Paris'teki sahneler ve bu senaryo, bunun dışında filmin müzikleri ya da o duygularda sağladığın empati neydi senin için? Yani o filmi bu kadar, eee, unutulmaz hâle getiren özel kılan?
Hı hı. Hı hı. Evet. Özel, he he. Eee, şöyle, şimdi aslında filmin hikâyesi fantastik. Eee, ben bir kere bir, emm, inanılmaz bir Woody Allen sineması hayranıyım yani Woody Allen, emm
Hı hı. Evet.